Oye, mira, realmente, eh, la música que más, más, más me gusta, que me anima más, es el baile del perro. <laughs> El baile del perro, uh, que lo baila agachado, que lo baila, <laughs> que lo baila todo el mundo. <laughs> Ay, dios. Me encanta, me encanta. De hecho y una vez, ¡mira!, una vez yo lo bailé en un en un ¿cómo es que fue eso? Un, como un certamen, algo así, la reina de ah, la chica playera.
Sí. <chuckles> ¿Qué? ¿Cuál es esa canción? ¿Qué canción es esa? Sí. Sí, te entiendo, debe ser gracioso, ¿no?
Y yo gané, sí, yo ga <laughs> porque yo modelaba antes y entonces, este, bailé e en ese momento, porque yo estaba modelando, y entonces a la final, bueno, hicieron un un, como un certamen, una cosa así, y bueno, eh, pusieron esa música, el baile del perro, y eso lo bailé yo ahí. Entonces, eh, debido a eso, es una música que yo la veo que me anima, ¿ves? Cuando me siento así, desanimada
Ah, la chica playera, ¿y de quién es? Eh, ¿eso cuándo lo hiciste? <laughs> Okey. ¿Pero y es por el ritmo, por la letra o porque te trae buenos recuerdos?
Por el ritmo, el ritmo. No, no, no, el ritmo es espectacular, de verdad, me encanta. Claro, el baile del perro es cómica porque, imagínate, el baile del perro. Entonces, tú bailas así, todo ahí, movidísima, y eso tiene como un paso que ellos sacaron, y entonces cuando ponen la música, tú vas y y empiezas a hacer el el el paso, ¿no? El paso del baile. <laughs> Y empiezo a mover el e empiezo a mover el pompi, el pompi, para allá, para acá, para allá, para acá, ay, no, chico. Y así como agachado, ¿no? Pero yo realmente esa es una de las músicas que yo coloco para que me motiven a
Ah, entonces el ritmo es lo que más te llama, ¿no? Okey. Sí, sí. Ah, o sea, tiene como un baile más definido. <laughs> Sí.
o sea, me transmite energía, ¿no? Porque eso es eso es lo que pasa, que la energía de uno está tan baja que hace que que que uno se sienta así como desanimado, triste, ay, qué fastidio.
Claro. Entonces, tú no escucharías música más apagada, ¿no?
No, chica, si si si si me quiero apagar, me apa <laughs> si estoy apagada, ¿voy a escuchar una música más apagada? Oye, eso no es bueno. Tú, cuando te sientes triste, te sientes apagada, como lo dijiste, eh, tienes que escuchar música animada, merengue, salsa, música movida, música movida, porque ese tipo de de de sonido
¿Sí? Okey. Pero, ¿y por qué no música electrónica?

Ah, adrenalina.
Necesito claro. Y la adrenalina me eh, pone música guaguancó. Buena música. <laughs> Ay, Dios.
Ah. Oye, pero ya que dijiste que te gusta la música y va contigo de toda la vida, ¿tú qué harías si conoces a alguien que no le va la música, que no conecta de la misma manera que tú?
Ajá. Ajá. ¿Qué le diría? Bueno, este, primero que nada, obviamente que no todos tenemos los mismos gustos, ¿verdad? Entonces hay que respetar eso, y decirle a la persona, oye, trata de escuchar música de las que te guste, que sea animada, ¿verdad? Que sea animada, que tú sientas que te está metiendo, eh, energía positiva a tu cuerpo. Si tú sientes que la música no te está activando, sino más bien te está yendo a lo negativo, oye, yo te diría, cambia esa música y b busca una que de verdad tú veas que te está transmitiendo e energía positiva a tu cuerpo, ¿ves? Para que te animes, porque, si no
Obvio. Okey. Okey. Pero, ¿y si a la gente no le gusta la música?
Oye es como que difícil gente que no le guste la música. Tiene que, por lo menos, gustarle aunque sea algún género, alguna música que le recuerde
Pues Anda, pero si conoces tú a alguien que simplemente no le guste la música. Sí, sí, sí.
¿Que no le guste nada de música? Oye, guau. Me la pusiste difícil. <laughs> Si no le gusta, ¿qué qué vamos a hacer ahí? No lo podemos obligar, ¿no? Este, yo diría, empieza a indagar. Busca algo que sientas que te llena de energía, algún tipo de música. Escucha cualquiera. No, que es que yo soy sordo. Ah, bueno, este <laughs> Ahí no podemos hacer nada. <laughs> No, no podemos hacer nada, porque si el la persona es sorda, <laughs> no hay mucha opción, no hay opción. Ahí no sé qué qué puede escuchar para que le dé, no sé, unos pitos, no sé, <chuckles> no sé. <laughs> No, yo me imagino, bueno, no sé, de verdad, no sé qué puedan escuchar, es verdad.
Claro. Okey. <laughs> Ahí sí no tiene mucha chance. No hay mucha chance ahí. Sí, no hay mucha opción. Definitivamente. Ay, no, pero tampoco eso, si son sordos, no pueden oír nada.